ねえ、ジブリ映画で、猫の恩返しってあるんですか？
あるんですよ。
へえ、初めて聞きました。
あの、つじつじあやのさんっていう人が、あの、風になるっていう歌を歌ってるんですけど、聞いてみてください。すごい元気が出る音楽なんですけど。
はい。 はい。 あ、じゃあ、後でちょっとチェックしてみます。
はい。なんか、すごい歌手歌手って多分選んでるんですよね。誰が選んでるんだろ。宮崎駿監督が選んでるのかな？
はい。 え、でも音楽ってどうなるんでしょうね。音楽担当の方がいらっしゃるんでしょうか？
ね、なんか音楽プロデューサー ね。で、いや、ほんとに歌手もみんなぴったりの人を選んでるので、どの歌聴いても、なんかジブリにすご当てはまってるんですよね。ジブリの、なんか、その、あんなんですか、か感覚に、すだから。
ああ、なるほはい。 ああ。 ええ、せね、世界観がね、なんか
世界観、そうです、そうです、世界観に。
ええええ。へえ。
だから、ああいうのも歌手をちゃんと選んでるんでしょうね。
ね、そうですね。いや、でも、久石さんがいてくださって良かったですね。<chuckles>
いや、ほんっとに。あの人、天才ですよね。多分、日本のクラシックの天才だと思います。ああいうのを考えれる人ちょっとわかんないです、私。<chuckles>
いや、ほんと私もそう思います。 えええ。 え、どっから出てくるんだろうって思いますよね、こういうメロディーがね。
ほんとにね、ここはピアノでそうそうそう。しかも普通の音楽とかじゃないですもんね。いろんな楽器が合わさってるわけだから。